Hiểu, cũng đúng bởi vì, à, mấy cái bộ phim á thường nó được gọi tinh chỉnh rồi cắt bớt làm sao để trông nó có có vẻ cinematic rồi, nó chứa đựng được trong cái kịch bản của họ rồi nên là những cái á yếu tố như văn hóa thường nó sẽ bị lược bỏ.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn Đúng, đúng. Thật ra thì là mình nghĩ yếu tố văn hóa vẫn còn đấy thôi, chẳng qua những cái gì rất đ cái gì đời sống nhất này, cái gì văn hóa nhất này nó sẽ thường thường sẽ là rất là nhàm chán ấy. Bởi vì đời sống bình thường thường bình thường của mình hàng ngày rất là nhàm chán, đúng không? Chả ai muốn xem phim một bộ phim nó nó về, ừm, những cái đời sống hàng ngày, nó hơi nhàm chán, nó phải có một gì đấy kịch tính. Thì người ta sẽ cắt bớt cái phần văn hóa đi để chêm phần kịch tính vào, kiểu, đi ngược lại với văn hóa chẳng hạn, đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Hiểu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn, kiểu, a, văn hóa nó văn hóa lại là những cái, a, một, à những ngày bình thường như bạn nói, đúng hông? Thì việc bỏ họp vào trong mấy cái, a, nội dung phim nó sẽ khá khá là chán.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ví dụ như, kiểu, văn hóa của người Việt mình chẳng hạn là ăn phở, đúng không? Đấy, ăn phở gà thì là vắt chanh, ăn phở bò thì là mình cho giấm tỏi, đúng không? Cái đấy lên phim thì chả ai quan tâm. <laughs> <chuckles> Đấy, đấy, đấy, đấy. Thì, à, không biết thì bạn t có biết những bộ phim nào mà nó giúp bạn, ừm, có một cái nhìn về một nền văn hóa khác không? Kiểu, phim nước ngoài chẳng hạn.
Ờ. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ưm, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, kiểu kiểu vậy. Ơ, ờ, mình nghĩ á nếu là phim nước ngoài thì mình nghĩ, a, nó sẽ là phim, a, Parasite của Hàn Quốc.
À, Parasite. Ừm, bộ phim đấy thì cũng cũng khá là hay đấy, bởi vì là mình thấy rất là nhiều người Việt ấy, họ qua bên Hàn Quốc họ làm xong họ trốn lại ở đấy thì là cuộc sống của họ cũng khá là giống cái gia đình ông Parasite.
Kiểu, ơ, cái phim ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác luôn, kiểu, a, Parasite, ừm, nó kh kh không chỉ là phim, kiểu mà, phim bình thường, à, kiểu, mình, à, giải trí, a, drama Hàn Hàn xẻng cho vui và nó còn nó nó thể hiện ra rất là rõ về cái sự phân hóa giàu nghèo.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấy, đấy. Cái cái thực thực trạng bên đấy, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy.
Kiểu, đúng là giai cấp luôn á, người giàu là giàu, nghèo là người nghèo.
Đúng rồi đấy, kiểu là Đúng rồi, bởi vì ở bên Hàn thì là, kiểu, nhiều người từ nước Việt họ sang ấy, họ làm những cái công việc mà chả ai người Hàn họ muốn. Giống kiểu mấy ông mình sang bên Nhật hay là sang bên Mỹ thôi, làm những công việc kiểu bồi bàn, lễ tân, đấy, thành ra là sự phân hóa sẽ rất là rộng lớn.
Ờ. Hiểu. Hiểu.

Hiểu, cũng cũng có thể đó đó cũng là một và ma một trong những nguyên nhân mà bởi vì vậy mà phim nó hóng khá là hay, nó nói ra đúng những gì mà Hàn Quốc đang
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Hàn Quốc đang đang gặp phải ừm, đấy, thì làm cái đấy rất là hay. Còn mình thì là ngày xưa mình có xem cái phim, gọi là, "Bồng bột tuổi dậy thì" ấy, đấy tên tiếng Việt. "Bồng bột tuổi dậy thì."
sẵn có luôn á. Đúng rồi, chính xác luôn. Bông À, "Bồng bột tuổi dậy thì." Ủa, sao nghe quen quen nhỉ?
Ờ, cái phim này, ừm, <tsk> cái phim của bên Mỹ, à, bên Mỹ, bên Anh mình quên mất rồi, đấy, đấy, đấy, đấy. Thì nó nói về một, à, cặp đôi bạn thân chơi với nhau thôi, ý là cũng có tình cảm với nhau nhưng mà một bằng một cách nào đấy lại không đến được với nhau. Xong nữ chính lại có bầu với một ông khác, đấy, xong là nó, kiểu đấy, đấy, thì là, ừm, thằng nam chính lại có người yêu khác, xong là cả hai bên vẫn chơi với nhau, xong cuối cùng thì là sau rất là nhiều biến cố họ lại gặp lại nhau. Thì trong cái bộ phim đấy, mình hiểu được cái đời sống con người của bên nước ngoài họ từ lúc mười mấy tuổi đến cái lúc, ưm, ba mấy tuổi nó như thế nào, hiểu qua qua thôi. Đấy, và
Ồ. Ô kê. À há. Ờ, thương quá vậy? Âu. Ừm. Ừm. Ờ. Hiểu. Xong cái plot, cái plot, nó twist quá vậy?
Ờ, ờ, ờ, ờ, ừm, được, để xem mình xem tên tiếng Anh là gì nào? "Bồng bột tuổi dậy thì." Thì là, ừm, tiếng Anh "Love, Rosie" à? Ờ, "Love, Rosie," phim năm hai không mười bốn ấy. Ừ, "Love, Rosie."
Ờ "L Love, Rosie." Ủa, "Love, Rosie" nghe quen ta, từ từ đợi mình xíu.
Ừ. Ừm, cái nữ diễn viên này nữ diễn viên Emily in Paris ấy.
Ờ, Love, Perry, đúng "Love, Rosie," đúng hông?
"Love, Rosie," đúng rồi, đấy. Thì là mình mình rất là thích phim này.
À!
Kiểu là nó cho mình một cái góc nhìn rất là mới mẻ về đời sống của những học sinh tầm tuổi, ừm, cấp 3 bên đấy. Xong là sau đấy lên lên đại học, xong là lên sau khi đã có gia đình. Thì lúc ấy mình, kiểu, mới 15, 16 tuổi ấy, thành ra là rất là thích những cái góc nhìn khác của bên nước ngoài hơn.
À há. À há. À há. Ừm.

Chuẩn, chuẩn đấy, chuẩn đấy! Đấy, nên rất nhiều người họ thích đọc sách, ừm, nhất là những quyển tiểu thuyết ấy, kiểu, Harry Potter này, đúng hông? Đấy. Thì ngoài ra mình thấy một cái, ưm, khá là mới và cũng hay nữa đó chính là là podcast.
Ừm. Đúng rồi. Ừm hứm. Podcast à? Nghe lạ ta, podcast để, ơ, để biết những nền văn hóa khác hả?
Đấy. Podcast. Ừ, đấy thì là người ta cũng sẽ chia sẻ về cuộc sống người ta, cách nghĩ của người ta, và, kiểu, ừm, quy chuẩn đạo đức, ừm, kiểu kiểu đấy. Kiểu triết học của người ta ấy. Đấy thì tùy cái theo cái là tùy theo cái nội dung podcast bạn là nghe gì, đúng hông? Có podcast thì họ nói về cuộc sống, có podcast họ nói về kinh tế, có podcast thì họ nói về triết học, đấy. Thì qua những cái đấy mình sẽ hiểu được, ừm, về văn hóa người ta hơn.
OK á. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm, đúng rồi, nghe cũng hay. OK, nghe cũng hay quá ha. À, podcast, à, hình như podcast là cái kiểu mà 2 người ngồi nói chuyện với nhau để bàn về những chủ đề khác nhau, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Cũng không hẳn là 2 người nói chuyện với nhau, mà là podcast thì là có thể là, ừm, người ta độc thoại, hoặc có thể người ta trò chuyện như mình, hoặc có thể người ta trò chuyện một một nhóm, kiểu là, có người nghe và người nói, đấy. Thì cái người nói chỉ là người tạo content, còn là người nghe thì là mình, kiểu l kiểu, streamer ấy, thay vì streamer thì là họ họ họ nói chuyện thôi, họ không chơi game.
À há. À há. Ờ. À. OK, nghe cũng nghe nghe cũng hay quá ha. Mình
Đấy, đấy. Là mình có học được, ừm, từ rất là nhiều văn hóa bên Tây là, ừm, kiểu, họ theo, ưm, Thiên Chúa giáo hơn, kiểu, đạo của nó khác đạo Việt Nam một tí, mặc dù nội dung vẫn là như nhau, nhưng cách diễn giải họ họ khác hơn, đúng không? Ví dụ như, kiểu là, đạo Phật, ờ, ở Việt Nam thì mình thấy là cách họ diễn giải hơi khó hiểu một tí, nhưng nếu mà mình đã hiểu nội dung cũng sẽ như bên Thiên Chúa giáo, nhưng mà bên Thiên Chúa giáo họ nói một cách nó thật hơn, nó thô hơn, thì mình mình đối với mình nó thấy dễ vào hơn, đấy.
Ừm. Đúng đúng, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đó. Ô kê.